Masasabi mo nga na gano'n, so at least gano'n. Pero sa mga libangan lang eh di, 'yan pass the time, ano ba, ah, mahilig ako sa video games kung tutuusin eh. Pero, kung se-segwey sa iba <sniffs> at least meron kang ibang experience kasi may sabi nga nila maikli lang buhay mo 'di ba, so <sniffs> mag-try ka naman ng iba 'yan, ayan. So ikaw pa'no mo ginagawa naman na, <clicks tongue> oh, or anyway, sa sa tingin mo 'yan, paano nakakaapekto sa ating mental na health or mental health ang pagkakaroon o kawalan ng bagong libangan? Ayan.
<laughs> Gets ko 'yan. Hmm, totoo 'yan. Siguro sa akin, depende lang ng din siguro sa tao 'to, siguro wala namang pare-parehong sagot. Pero siguro sa'kin, ah, nakakaano siya nakaka mas mapabuti ba ng mental health, sa akin ah, lalo na kapag ayan, bagong bagong libangan. Ta's siyempre 'pagkawala ng libangan, pa'no ba 'to, sabihin ko 'yung mga libangan na nilimot ko. Siguro, ah, nalulungkot ako ayun nalulungkot, pero hindi naman 'yung sobrang lungkot na na dadalhin ko ng alam mo 'yun habang buhay. 'Yung saglit lang, kasi nga oo 'yung mga <chuckles> sinukuan 'yun ganun, nakaka move ko naman. Pero 'yung gitara ,'di ko 'di ko sinukuan 'yun, ah, parang iwan ko lang saglit, kasi nasakit na 'yung daliri ko, eh, na sakit na 'di ko na kaya.
Mm. 'Yun. Mm. Ano 'yun? <laughs> Habang oo, nakaka move on ka na rin. <chuckles> Oo. Uy, pero may kalyo ka na, sa kaliwa mong kamay?
Oo, meron na, nagde-develop na nga siya eh kaya na okey na ako 'yung ini-slide-slide na chords gano'n. Oh, kala mo expert, eh, 'no, 'di joke lang, pero 'yun, 'yun, 'yun. Tapos 'yun pala, ah, pagkakaroon ng ayun 'yun para sa'kin in short at ayun nag-e-enjoy ako basta may bagong hobby, bagong pagkakatuwaan, libangan 'yan mahilig kasi ako sa ganiyan eh, pa relax-relax lalo na kapag siyempre stress sa trabaho, stress araw-araw na buhay, drama ng buhay, 'yan tama 'yan. Ikaw ba?
Marami na. Uy, oo, na oo. Kaya nga. Mm, mm. Kaya nga. Stress reliever siya oo, ayun. Sa'kin ayan talaga na na alam mo 'yung mental health mga hindi naman siya bago 'no. Pero these days talaga nagiging siyang, ano ba, 'yung kanyang usage sa online space sa social media mas marami-rami na, ka mas malaki na 'yung presence niya. Pero para sa'kin, ayoko siyang i-ano ba, <clicks tongue> ayoko siyang masyadong i-romanticize ba, o ayoko siya i-spotlight. Pero para sa'kin saktong ano lang, 'pag meron akong hobby, talag pang release din siya ng stress ayun. Ang kawalan naman ng bago pagdating sa bago, wala, hindi siya big deal sa'kin kung wala, tulad niyan free diving ang gusto ko, um, tapos sa sales, pero hindi ko pa nagagawa. It doesn't mean na
Hmm, ayan <chuckles> tama. Tama, tama. Bigyan ng spotlight, ayan tama. Tama, tama.